وأنا برضو ما حبيتش اظلمه ساعتها، لإن أنا ادّيته عُذره وقُلت ممكن ما يكونش معاه وقت، فهو بيحاول يعني إيه زي ما نقول كده بال بالعام بيوزّعني، آآ، ولكن وكان ممكن برضو يكون ما عندوش سِعة صَدر أو ما عندوش المهارات اللي يقدر يتقبّل أو يسمع بيها حد بقى، وورّيني مشاكلك، طب هات الكتاب وتعالَ لي في وقت فاضي، أ مثلًا الحاجات دي، آه ممكن.
إمم. اهم. بالضبط كده، أنت التَمست له العُذر.
آه، والتمسْت له العُذر، لكن في نَفس الوقت لكن الآخِرة آه ما كنش فادني بصراحة، دي من التجارب اللي كنت طلبت فيها دَعم يعني.
دي حاجة كويسة برضو منّك يعني. عملت أ آه. آه.
فبت
إيه اللي حصل لك؟
بعد كده بقى خلاص تقبّلت إن في آه، هو نظام المذاكرة كده، ده نظام الحياة في الكلّية كده، واللي قبلنا عمل كده واللي بعدنا هيعمل كده، فعِش حياتك بقى، تَكيّف على الإيه، على الأمور الموجودة، فإلى حدٍ
إمم، بالضبط. آه. ومِشيت الموضوع مشي و ويعني اتحسّنت الأمور.
آه، مشي، مشي كتير، وفي بقى حاجات كتير ب باحتاج إن أنا لو في مثلًا مشكلة نفسية أو حاجة، باختار حد بعينه من أصحابي، هو اللي اقدر اقول له على موضوع زي ده، خاصةً في الحاجات اللي هي بتمُر بمشاكلي النفسية أو مشاكلي مثلًا في الحياة عامةً، هو غالبًا بيبقى شخص واحد أنا محدده كده في دماغي.
إمم. أيوه. آه. بتختار صاحبك بناءً على إن في بينكم وبين بعض صداقة مثلًا وقريّبين أوي من بعض، والّا عشان هو آمم، عنده خبرة مثلًا بالمواضيع دي؟
آآ، هي مش ب هي بالنسبة لي مش بالقُرب دايمًا، هي ب ب بتبقى أنا عارف إن الشخص ده مناسب لهذا النوع من الموضوعات، آآ، عنده خبرة وفي نفس الوقت قريب لدرجة اللي هو مش هيُفشي سِرّي، وفي نَفس الوقت مش حيم أو مش حي زي ما نقول كده مش هياخد عليَّ اللي أنا طلبت منّه دَعم، فبالتالي باحس اللي هو شخص برصيد مفتوح.
آه. مناسب، آه فعلًا. حلو أوي. إمم. كويس أوي. فأنت بتختار الشخص المناسب، طب سؤال أخير بقى ليك تفتكر ال مين بيطلب الدَعم أكتر الرجالة والّا الستات؟